آآ، هو أنا جات عليَّ فترة يعني قُلت إيه أنا عايز بقى أعيش Healthy life style بقى و وأصحى بدري وكده، وجات عليَّ فترة فعلًا كنت باصحى بدري، آآ، أنزل أ أجري شوية، وبعدين آجي أفطر، بس برضه ما استمريتش أنا مش عارف ده بسبب إن مثلًا ما فيش تشجيع، يعني أنا زمان لما كنت بالعب مثلًا بانزل الGym وأوقات كنت بانزل أجري في Marathon على البحر بقى، وكان بيبقى عدد كبير، وكان ليّا صاحب ليّا كنا بننزل نجري كل أسبوع سوا، فده كان مُشجع، فأنا حسيت إنه ممكن يكون ده السبب مثلًا إن، آآ، أنا كنت متعود إن حد يقول لي يالّا بينا آه، وبعدين دلوقتي ما بقاش في الكلام دوّة، وأنا إيه لوحدي، فده ممكن اللي يكون بيخليني أعطل في النص مثلًا؟
جميل، آه. اهم. ده جميل. ممكن طبعًا إمم. ليه لأ، ممكن فعلًا الواحد بيتشجع إنه يكون حد معاه، وحد بيحبه يقعدوا يعملوا وق وقت جميل مع بعض، ويغيَّروا يعني الMood لبعض، فأين صاحبك <laughs> فين صاحبك؟
<giggles> ما هو على الكلام ده كنّا صغيرين بقى دلوقتي كل واحد شاف شاف دنيته، يعني هو صاحبي ده خلاص بقى في شغله، وكده.
هل تباعدت المسافات يعني مثلًا؟ المسافات ات
تباعدت جدًا ت آه ما بقاش هو قاعد في نفس المحافظة، سافر محافظة تانية.
إمم. بس أكيد مش صاحبك الوحيد يعني؟
هو أنا ال يعني مش عارف دي صدفة، والّا إيه بس هُم كلهم سافروا <laughs> ف فبجد إمم.
هو آه طب عايزة أقول لك حاجة بقى، في زي ما في كده اصحاب قعدة، وصحاب شغل، في صحاب رياضة بالمناسبة، يعني أنت أكيد، وأنت بتجري زمان بتلاقي نفسك، آآ، حواليك ناس معينة بتجري برضه، وتحديدًا لو كنت في نادي، أو Gym إمم.
ياه! أيوه، ده فعلًا حصل. أ أنا لمّا كنت باجري على ال على البحر في ال في ال Marathon آه يعني صاحبي اللي اتعرّفت عليه دوّة ده كان أصلًا من من الجري كنا بنجري وإحنا الاتنين بنفس الخطوة، وهو ما شاء الله كان عنده عضلات كدهوَّة، فأنا إيه كنت ماشي جنبه، وبعدين إحنا وقفنا سوا ناخُد نفَسنا، وبعدين قال لي يالّا بينا، فإيه قُلت له يالّا بينا، وبعدين بقى بعد ما خلصنا جري، بدأنا نتعرف على بعض، آه، ونتفق ننزل كل جمعة وكده، بس بعد كده بقى خلاص يعني هو بقى شاف شاف حاله بقى، وخلّص جامعته، واشتغل وكده، فال الدنيا اتباعدت كتير يعني، حتى لو إحنا لسه على تواصل، بس ما باقيناش يعني انتقلنا من الZone بتاعة، آآ، صحاب ال الرياضة إمم.
فدول يتصاحبوا عادي جدًا. طب جميل. بيشجعك آه. اهم. معاك، إمم. بس الموضوع Still لهدف موجود على الرغم من عدم وجود صاحبنا، فالمسألة ما شاء الله أنت شخص اجتماعي واضح جدًا، وقادر على إنك تكوِّن صداقات، فليه ما أدوَّرش على حد من الناس اللي موجودة، مُتقارب معاك في السن مثلًا، أو في التوقيتات اللي أنت بتخرُج فيها، وتقدر ت تعمل رياضة، وتشجعوا بعض، هو أكيد برضه محتاج ي حد يشجعه، فتلاقي نفسك ارتبطتم ببعض وس وفي صُحبة كمان صحية كده يعني إن هو، إيه رأيك نجرب كمان كذا أنا جربت في البيت آكُل كذا، فتلاقوا نفسكم بتفتَّحوا لبعض حاجات في موضوع ال التمارين دي.
مضبوط فعلًا.